อืม จริง ๆ ถ้าสมมุติว่า มีอารมณ์อยากจะซื้อของอะเนาะ เราลอง เบี่ยงเบนความสนใจไปทำกิจกรรมอื่นดีไหมคะ เช่น อาจจะหาหนังสืออ่าน อาจจะแบบดูซีรีส์ หรือแบบ ออก เจอเพื่อนบ้าง หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะแบบช่วยแก้ เหงา ช่วยแก้เครียดได้บ้าง อะไรอย่างงี้เนาะ จะได้แบบว่าไม่ ไม่แบบว่า เออ อยากแบบไปเข้าไปในแอป แล้วในแอปนี่ โอ้โฮ สิ่งล่อตาล่อใจเยอะมากเลย อันนี้เข้าใจความรู้สึกมาก ๆ เลยค่ะ อืม อันนี้น่าจะช่วยได้นะคะ
อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม ได้ค่ะ เดี๋ยวจะลองดูเนาะ เผื่อ ว่า สมมุติแบบ อ่า เหมือนคนที่แบบว่าอยากจะซื้ออันนู้นอันนี้ แต่ถ้าเผื่อเราลองไปทำอันนั้นก่อน อย่างเช่น แบบเราอยากจะซื้อแบบเครื่องออกกำลังกาย อย่างเงี้ย แต่ถ้าเผื่อเราลองไปวิ่งก่อนสัก 2-3 วัน อะไรอย่างเงี้ย อาจจะแบบว่าไม่ได้อยากซื้อแล้วจริง ๆ ก็ได้ อุ๊ย อันนี้ก็น่าสนมาก ๆ เลยนะคะ เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยเราก็ลืม นึกถึงตรงนี้ไปเลย ต้องขอบคุณมาก ๆ นะคะ ที่แบบว่ามาแนะนำเกี่ยวกับแบบ เอ่อ เรื่องการซื้อของดี ๆ แบบนี้ให้ ทาง เราค่ะ คิดได้เยอะเลยว่า บางทีอะค่ะการซื้อของแต่ละอย่าง มันก็ต้องศึกษาแล้วก็ใช้เวลาเนาะ ว่ามันจะจำเป็นจริง ๆ หรือเปล่าสำหรับเรา ไม่งั้นเนาะเงินในกระเป๋ามันก็อาจจะแบบว่า อ หมดไปโดยที่เราอะไม่มีเงินเก็บเลยสักบาทก็ได้
ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ อืม อืม แล้วนี่ ใช่เลยค่ะ ยังไงแบบว่า ว ขอให้แบบว่าประสบความสำเร็จในการ ประ หยัดมากขึ้นนะคะ ยังไงวันนี้สวัสดีค่ะ